Anladım. Peki ailende bu durum nasıl? Hani, eee, ailende daha çok kahve mi çay mı tüketiliyor? Ya da sen ha çay ailenle bir araya geldiğinde diyor musun çay içmeyelim de bu sefer kahve içelim, ben size bir Türk kahvesi yapayım diye bir ritüeliniz var mı?
Çay. Çay. Ya iş tabii şimdi Türk kahvesi kahvaltı ettikten sonra evet Türkiye'de de bu Türk kahvesi kahvaltıdan sonra, hani, bir, eee, evet oturalım komşular gelsin karşılıklı bir Türk kahvesi içelim bu var. Zaten ben çaya evet hani gittiğimde çay olayına kaldığım yerden devam edebiliyorum ama mesela annem buraya geldi. Şoklar şoku <chuckles> bizim gözümüzü açıp filtre kahve içmemize. Yani b ona da verdim. Şimdi ça tabii ki de çok sert geldi. Yok dedi, çocuğum bu benim şey midemi bozacak. E, dedim seninkine süt koyayım. Süt koydum. Yani içiyor ama ya işte hani kırılmayayım diye gibi.
Hı hı. A Hı hı. Hı hı. <chuckles> <giggles> Hı hı. Evet. <giggles> O zaman beğendi mi? <giggles> Biraz zorlama oluyor gibi. <chuckles>
Evet, evet sonra baktım hani 1-2 sabah içtik yine ya yapıyorum ama gidiyor kendi çayını demliyor. Mesela o tek başına da direkt çayını dem O da bir çay insanı. Çok değişen şeyler kişiden ki
<giggles> Anladım. Yani evet sizin ailede direkt çay ya da kahve diye bir şey yok, ı direkt herkes, eee, değişebiliyor anladığım kadarıyla.
Kişiye. Yani ç kahvede mesela şey diyemem ya bizim ailede filtre kahve de Türk kahvesi gibi içilir diyemem yani net bir şekilde sorsam Türk kahvesi denir ama şekerli içen yok derim. Bu kıs sür bir süreçte ben de önceden şekerli içiyordum ki zaten daha sonra sade içmeye başlayınca şeker olayını anlıyorsun hani tadı gelmediğini. Bu bir böyle bir gerçek varmış Evet.
Hıh. Hı hı. Evet, evet. Evet, <chuckles> var gerçekten. Eee, çok teşekkür ederim paylaştığım bilgiler için. Çok güzel bir konuşma oldu benim için. <giggles> G görüşmek üzere. Bay bay, sen de, hoşça kal.
Ben teşekkür ederim. Bence de, bence de çok keyifliydi. Görüşürüz, iyi bak kendine, hoşça kal. Bay bay.

Evet, çok kişisel bir şey aslında. Eee, bu iş yerinizde, eee, iş yerinde, eee, yabancılar içtiğinde bizim ka kahve kültüründe olan, Türk kahvesi kültüründe olan, eee, fal bakma olayını onlara anlattın mı?
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Yok, onu hiç anlatmadım. Onu aramızda kendimiz yapıyoruz. Eee, o on orayı o çünkü bilen yok. Hani, desek ki böyle böyle... Hani, "Bak." deseler, yok, öyle bir şey yok. Bu arada, şey, çok doğru dedin. Sadece fal için kahve içen bir kesim de var ya. Evet, doğru, doğru.
<chuckles> Hı hı. <chuckles> Anladım. Evet. Evet, kesinlikle var. Peki, bu, eee, misafirliklerde, misafir geldiğinde evine, genelde kahveden çok hoşlandığın için, çaydan, ge kahveyi çaydan daha fazla tercih ettiğin için misafirlerine aynı şekilde kahve mi sunuyorsun, daha çok çay mı sunuyorsun?
Doğru. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Ya, soruyorum, eee, bir de şöyle bir şey var. Şimdi bizim evde çay makinesi de var ve burada zaten çay bi Türkiye'de içmediğim kadar benim burada bir çay içesim geliyor. İşte, olmayınca herhâlde bir çay demliyorum ben. Eee, eşim Türkiye'de çok çay içerdi. Burada o tamamen buraya adapte oldu. Neredeyse hiç çay içmiyor. Eee, ben de misafirlerin de biliyorum hangileri, hani, çaya düşüyor, hangisi kahveye düşüyor. Kendim yanıma bir çay içecek eşlikçi bulursam hemen çayı demliyorum. Çay da çünkü bazen gerçekten yemekten sonra ya da, işte, kahvaltının yanında Mesela, kahveyi istemem sabah kahvaltısında. Hani, bir corn flakes falan yiyeceksem tamam ama normal bizim bir Türk kahvaltısının yanında kesinlikle de aradığım çay.
Hı hı. <chuckles> Hı hı. <chuckles> Hı hı. Evet. Hı hı. Anladım. Aslında çay biraz daha, eee, kalabalık gruplarda; kahve tek başına da yapılan bir aktivite ama çay, eee, genelde toplu, eee, kalabalık olduğunda daha kolay gidiyor gibi.
Olabilir. Çok doğru. Yani, tek başına demleme çayı yapar mıyım? Evet ama çok nadir yaparım. Çok doğru. Evet.
Çok nadir, evet ama kahveyi mesela sabah uyandığında yalnız olduğunda bile içebiliyorsun, anladığım kadarıyla. Evet.
Direkt yaparım. Doğru. Doğru direkt yaparım. İ i i
Eee, peki, bir kahve rutinin var mı? Mesela, sabah kalktım, kahvemi içtim. "Ya, öğleden sonra ikinci kahvemi içmem gerekiyor." diye herhangi bir gün içinde rutinin var mı kahveyle ilgili?
Hı hı.

Tabii, kültürle de alakası var, mesela İtalya'da, ııı, özellikle kahve çok tüketiliyor ama İngiltere'de, eee, çay daha fazla tüketiliyor. Evet, eee, peki, bu yeni nesil kahveciler, ııı, artık günümüzde popülerleşti bayağı. Sen, eee, geleneksel kahvecilerden mi yanasın yoksa yeni nesil kahvecilerde gidip değişik kahveler tatmaktan mı yanasın?
Hı hı. Heh, gibi gibi, gibi. Evet. Doğru, doğru Hımm. Ya, evet, onu da yaptığım onu yaptığım o oluyor, eee, ama çok fazla zevk almıyorum ya, onu da mesela denedim, hani, çok hani, şu kahveci de şunu deneyeyim bunu da bunu deneyeyim sonra baktım ne varsa klasikler de var. Yani, klasik orada gerçekten ya, klasiğin dışında mesela evde yaptığım Türk kahvesi bile benim için yeri çok ayrı, işte, içtiğim fincanım ayrı, hani, kalın fincanda sevmem ince fincan severim, işte, illa Mehmet Efendi ararım. Ya, orada benim gerçekten, hani, Türk kahvesiyle, hatta geçen işe şeyi götürdüm bayağı Türk kahvesi makinesini, herkes şokta. E, aynen, eee, ama herkes şokta ve şu an herkes günde birer tane içiyor ya
Hı hı. Hı hı. <chuckles> Hı hı. Tabii ki. Hı hı. A, güzel. Hı hı. <chuckles> Evet, pratik olmuştur. <chuckles> <chuckles> <chuckles> Çok iyi, <chuckles> e
Evet ya, öyle bir şey.
Yabancılar mı yoksa gene Türkler mi içiyor?
Ya, ba eee, Türkler içiyor, yabancılara arada tattırıyoruz, bir zaten bakıyorlar bize ne yapıyoruz diye. Diyoruz: "Bu Türk kahvesi." içiyorlar, sert ya, beğeniyorlar. Öncelikle şeyler çok değişik geliyor, fincanları anlamıyorlar, hani, o bizim tatlış fincanlarımızı. Onlar bir dikkatini çekiyor, kahveden ziyade işte diyoruz: "Bu bizim ka Türk kahvesi fincanı." hani, tadıyorlar, evet. Bu arada, yani, sert bir kahve tabii ki de Türk kahvesi, iii, evet, evet, yani, mesela bir de şimdi şekerli içiyorsan sade içemezsin, sade içiyorsan şekerli içemezsin. Çok herkese göre değişen bir şey. Mesela ben köpüksüz içemem, tam tersine köpüklü, s iii, köpüksüz seven var, çok kişisel bir şey.
Hı hı. <chuckles> Peki, beğeniyorlar mı? Hı hı. <chuckles> Hı hı. Evet, çok sert bir kahve. Evet, doğru.